ใช่ ไม่กล้าขอ ใช่ คุณแม่อนุญาตเลย แล้วคือเราไม่ได้เกริ่นไม่ได้อะไรเลย แต่ คือ น้าเขาแบบพูดให้ แต่เนี้ย คือไม่ได้ไปค้างคืนนะคะ ต้องบอกก่อนว่าเหมือนแบบไปเช้า แล้วก็เย็นกลับ อย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คือกลับค่ำนิดหนึ่ง อา ใช่
ใช่เปล่า? คุณแม่อนุญาตเลย อ๋อ อ๋อ อา ๆ ๆ โอเค ๆ เออ สอบ ตอน ตอนนั้น ช่วงมัน เป็น เป็นวัยไหนครับผม พอจำได้ไหม?
อุ๊ย ประถมเลยค่ะ ประมาณ ป. ห้า ป. 6 เอง
อ เฮ้ย เฮ้ย ยังเด็กอยู่เนาะ เออ ๆ
เด็กอยู่ แล้วก็แบบ คือ บ แบบถ้าเผื่อไปกับบ้านหลังเนี้ย แม่เขาไว้ใจมาก อืม
เออ ใช่ ๆ ๆ ก็มันทำให้แบบรู้สึกว่า พอเข้าใจว่า คือตอนนั้นเรา วัย วัยเราเด็กอะ ก็พอเข้าใจแบบว่า คุณพ่อ คุณแม่เนี่ย อาจจะยังไม่อยากปล่อยเราไปกับ กับคนอื่น แน่ ๆ น่าจะมีความเป็นห่วงที่ ที่ ค่อนข้างเยอะอยู่
คือเราเคย เขาเรียกว่าไรอะ เราเคยขอไปกับเพื่อนคนอื่นอะค่ะ แต่เขาไม่ให้เลย เขาบอกว่าไม่ให้ไป ไปไม่ได้นู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่พอแบบบ้านเนี้ย คือเรา พอเรา พอเราโดนมาแบบนั้นอะค่ะ บ่อย ๆ อะ เราก็รู้สึกเนาะว่า แบบ เออ ยังไงมันก็คือขอยาก มันไม่ได้ แต่พอไปกับบ้านหลังเนี้ย เออ เขาให้ตลอดเลย แล้วบางทีอะเขาพาเราไปว่ายน้ำอะ แล้วเขาก็จะบอกแม่เราให้ว่า แบบ เออ เดี๋ยวเขาจะ เขาจะพาเราไปว่ายน้ำนะ อะไรอย่างเงี้ย แม่ก็ให้ เออ
อ๋อ ครับ อือฮึ อืม อา เราต้องไม่ได้แน่ เลย อือฮึ อือฮึ ๆ เออ
ใช่
โอ้โฮ นี่แบบ <tsk> อาจจะมาจาก เอ่อ ความไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็ความสนิทกันของเพื่อนบ้านถูกต้องไหมครับ? ที่แม่เนี่ย ไว้ใจ เพื่อนบ้าน ถึง จนถึงแบบว่า อา ไว้ใจแบบปล่อยให้เราอะไปกับเพื่อนบ้านได้ ทุก
ใช่ ใช่ เราจำ ได้เลยอะ
แล้วก็เป็นน้ำใจเขาที่พาเราไปเที่ยวดั้ว ด้วยเนี่ย <chuckles>
อืม เราจำได้ เลยค่ะว่า เราไปกับบ้านเนี้ยเนาะ ประมาณแบบ 3- 3 ครั้งที่แบบจำความรู้สึกได้เนาะ เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าขอแม่ ใช่ อืม แล้วพอหลังจากนั้นน่ะค่ะ เราก็ย้ายบ้านไปเนาะ แต่เราอะก็จะเหมือนแบบว่า ตอน ตอนเนี้ย รู้สึกว่าประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ทุก ๆ วันคริสต์มาส อะ เนี่ย เขาจะจัดงานเนาะ เขาเป็นแบบว่านับถือศาสนาแบบว่า ศาสนาอิสลามอะค่ะ ก็คือนับถือ ส นับถือพระเจ้า อา เขามีพระเจ้าองค์เดียวกันกับศาสนาคริสต์อะค่ะ วันเดียวกันแบบ ว่า เขาเรียกว่าไรอะ วัน วัน วันคริสต์มาส อย่างเงี้ย อา เราก็จะเหมือนแบบว่าไป เอาของขวัญไปให้เขา อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
อือฮึ เออ ๆ ๆ ครับ ๆ อือฮึ ครับผม อา อืม ครับ ครับ อือฮึ อืม ๆ ครับ ๆ อ๋อ ดี ก็ยังแบบว่า <tsk> ก็ ก็ติดต่อกันตลอดเนาะ เพราะบอกว่าสนิทกันมากถูกต้องไหมครับ? อือฮึ
ใช่ เราก็แบบทำอย่างเงี้ย เป็นประจำทุก ๆ ปีอะค่ะ ก็คือเอาของขวัญไปให้เขา ไปร่วมงานกับเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะ เราย้ายบ้านไปเนาะ ตอนนั้นเราประมาณแบบ ม. 1 อะค่ะ เราไปอยู่ เราไปอยู่สถานที่ตรงเนี้ย น่าจะอยู่ถึงประมาณ ม. 3 เออ เราก็เจอเพื่อนบ้านดีอีกแล้วอะ
อ๋อ อืม อ๋อ

จริง แล้วคราวเนี้ยเนาะ เราก็ ย้าย ย้ายบ้านมาอะค่ะ ก็คือแบบว่าย้ายมาอยู่หมู่บ้าน เดิม แต่อันเนี้ยเราก็อยู่ได้แป๊บเดียว เพราะว่าเราแบบเหมือนแบบอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีอะ แต่ คือ ก็ต้องไปเรียนแล้วอะค่ะ เราก็เลยแบบว่าไม่ได้คลุกคลีกับตรงนี้เท่าไร พอเราไปอยู่หอ เออ หอพักอะมันก็จะเป็น แบบ มีแบบ เขาเรียกว่าไร นักศึกษาแบบมหาวิทยาลัยเดียวกันเนาะ ต้องบอกก่อน เออ เราก็ได้เพื่อนบ้านที่แบบเป็น ร เป็นรูปแบบ แบบเพื่อนนักศึกษาอะ เออ
เหรอ? อือฮึ อ๋อ ครับผม อืม อะฮะ เออ อือ ฮึ
ใช่ คือแบบบางวันอะมา มาเคาะ ห้อง
ซึ่ง มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการ เติบโต ของชีวิต แบบตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วเรา เรา เราก็อยู่ที่ไหน เราก็เจอแต่เพื่อนบ้านที่ดี ขนาดเรา ไปอยู่หอเนี่ยเรายังเจอเพื่อนที่ ที่ดีอีก ที่อยู่หอ
ใช่ จริง ใช่ แบบมัน เคา ฮือ เราอยู่ ต้องรอออน เราต้องบอกก่อน เราอยู่ชั้น 6 เนาะ แล้วเสร็จแล้วอะ ชั้น 6 อะค่ะก็จะเหมือนแบบมีประมาณ 4-5 ห้อง อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีแบบว่า เออ เรา เราชอบเปิดประตูห้องทิ้งไว้อะ เออ บางทีเราแบบว่าเรา อยากให้แบบรับลมเนาะ รับแดดแบบ เออ แบบ เออ ประมาณนั้น ก็จะมีแบบน้องเดินมา "อ้าว พี่" แบบ "อยู่คนเดียว เหรอ?" ไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาจะมา ทักทาย อะไรอย่างเงี้ย เออ บางทีเราทำแบบ เราชอบ ตอนนั้นเราชอบทำวุ้นเนาะ เออ เราก็แบ่งไปให้แบบน้องเขากิน บางทีน้องเขาแบบกลับมา ไร เงี้ย เขาก็เอาแบบพวกแบบไก่ทอดหรืออะไรเงี้ย มาแขวนให้หน้า ห้อง
อือฮึ อ๋อ อ้อ อ๋อ ครับ ครับ อือฮึ อ๋อ อะฮะ เออ นี่คือ มันจะแบบว่าเป็นการแบบ <tsk> แบ่งปันน้ำใจกันไปมาเลยเนาะ คือไม่ว่าอยู่ ที่ ไหนใน สังคม ไทยนะครับ ผมว่าไอ้ภาพพวกเนี้ย เราเห็นได้ทั่วเลยเนาะ การ มีน้ำใจของคนไทยเนี่ย อือฮึ
ใช่ อืม จริง ๆ ใช่ค่ะ แล้วเสร็จ แล้วอะ บางทีเราก็ เราอยู่ชั้น 6 บางทีเรามีเพื่อนบ้านอยู่ชั้น 4 ก็มี <chuckles> <chuckles> เออ
อ๋อ <chuckles> ขนาดต่างชั้นกัน เนาะ เออ
คือแบบ ทั้งตึกอะ ใช่ คือ ทั้งตึกคือแบบดีมาก คือแบบเรางงมาก คือแบบ คือแบบเวลามีอะไร อย่างเงี้ย เขาจะแบบเหมือนโทรขึ้นมา ล หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ สมัยก่อนแบบโทรศัพท์ในหอ มันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นเลขห้องอะค่ะ โทรหากันได้ อะไร อย่างเงี้ย อ่า ก็เหมือนแบบว่า เออ แบบ "เธอ ๆ แบบที่ ที่เจอที่ลิฟต์ ใช่ไหม เธอทำของตกไว้อะ" อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ มี ใช่
อา ๆ ๆ ครับผม ใช่ อา <chuckles> อือฮึ เออ ดีนะแบบ นี้
แบบ บางคนนี่แบบขโมยไปแล้ว หรือแบบไม่รู้ก็เอาไปฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์เนาะ แต่อันนี้คือจำเลขห้องเราได้ จำอะไรอย่างเงี้ยได้ ตอนแรก ๆ อะเราก็ เรา รู รู้สึกกลัวเหมือนกัน แต่พอหลัง ๆ ไปอะเรารู้สึกว่า "เออ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนี่หว่า มันก็เป็นเพื่อน กันหมดเลย" อะไรอย่าง เงี้ย เออ
ครับ อะฮะ <chuckles> เออ ใช่ ๆ ใช่ครับผม
มันก็อยู่มหาลัยเดียวกัน แต่เพียงแค่แบบคนละคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อือฮึ แต่พอแบบว่าอยู่ อยู่ห้องใกล้ ๆ กัน มันก็เลยกลับ เลยกลับกลายเป็นว่า รู้จักกัน มีโอกาสได้แบบว่าสนิทกันไปด้วยเลยหรือเปล่าครับเนี่ย?

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า ทำไมน้ำใจของเพื่อนบ้านอะครับผม ถึงมีความสำคัญกับสังคมไทยของเราอะครับผม?
อืม เอาจริง ๆ แล้วสังคมไทยอะค่ะเป็นสังคมที่ เขาเรียกว่าไรอะ มีน้ำใจเนาะ แบบว่าเขาสอนให้แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วเราอะก็เป็นเหมือนแบบคนหนึ่งอะค่ะที่แบบว่าโชคดีมากเลย ที่เวลาเราอะไป เขาเรียกว่าไรอะ ย้ายบ้านน่ะค่ะ ย้ายถิ่นฐาน อะไรอย่างเงี้ย เรา เรารู้สึกว่า แบบเราเจอเพื่อนบ้านดี ๆ ทั้งนั้นเลยอะค่ะ เออ
อืม อา ใช่ ใช่ ใช่ครับ เห็นด้วย อา ๆ ครับ ครับ อ๋อ อา แล้วอย่างงี้ คือเป็น เป็นคนที่แบบว่ามีประสบการณ์ในการยำ เบอะ ย้ายบ้าน ค่อนข้างบ่อยหรือเปล่าครับผม?
เออ เอาจริง ๆ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่า เพราะว่าตอนแรกอะ ต้องบอกก่อนเลยว่า เราอะอยู่บ้านกับ เขาเรียกว่าไรอะ อยู่เป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะ มีญาติ มีอาเนาะ อาเราอะมี 2 คน อาผู้หญิง อาผู้ชาย แล้วก็พ่อ แล้วก็แม่เรา อย่างเงี้ยค่ะ อา ใช่ แล้วเสร็จแล้วอะเราก็จะแบบมีเพื่อนบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ เออ ก็คือตอนนั้นน่ะ ก็คือเพื่อนบ้านก็ดีแล้ว เนาะ ใช่ แล้วเสร็จแล้วอะเราไปเล่นบ้านเขา เขามีลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็แบบต้อนรับขับสู้เราอย่างดีอะค่ะ เลี้ยงเหมือนแบบว่าเราเป็นลูก คนหนึ่งเลยอะค่ะ อืม
บ่อยไหม? อ้อ เหรอครับ? อืม อ๋อ อ้อ โอเค อือฮึ อ๋อ อือ ๆ ๆ โอ้โฮ น่ารักจัง <chuckles> อือฮึ
ใช่ จริง ๆ แล้วเสร็จแล้วอะ ตอน ตอนนั้นน่ะ เราอยู่ตั้งแต่แบบ เขาเรียกว่าไร ตั้งแต่เกิดเนาะ จนถึงประมาณ ป. 6 อะค่ะ ช่วงแบบประมาณปอ ป. 5 ป. 6 อย่างเงี้ย เราก็จะแบบมีเพื่อนบ้านอีก อีก อีกหลังหนึ่งอะค่ะ ซึ่งแบบเขามีเด็กเยอะมาก เออ เราก็จะไปเล่นบ้านเนี้ยตลอดเลย อืม
อือฮึ ครับ อ๋อ อา ๆ ๆ อือ ก็คือรุ่นราว คราวเดียวกับเรา ใช่ไหมครับ? เพราะไปเล่นด้วยกัน อะฮะ อืม ๆ
ใช่ ใช่ แต่เขามีเด็กเยอะค่ะ เขา เขามีประมาณแบบว่า 5- 5-6 คนน่ะในบ้านเขาอะ
โอ้โฮ เป็นแก๊งเลย <chuckles>